Başka başka za ay, aşamalardan geçiyor bir şeyler oluyor. Eee, sen nasıl, eee, anladın? Yani yirmi sekize geldiğinde çözülmedi bu büyük ihtimal. yirmi sekize geldiğinde o kitapla aydınlandın ama yirmi üçten 28'e ki 5 yıl nasıl geçti?
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii, tabii. Hı hı. Eee, aslında evet, çok güzel bir, eee, noktaya değindin gerçekten. Eee, hani, o terapideki bu bahsettiğim 4 aşamalı farkındalık, eee, bu beni çok etkilemişti. Hatta, işte, eee, çoğu insan, şimdi psikoloğum diyor ki bana, "Tek seansta hiçbir şey yapamazsın, hiçbir şey öğrenemezsin." Ben buna katılmıyorum. Eğer farkındalığın yüksekse gerçekten ve sana dokunan bir cümle ise tek bir cümle bile bence hayatını değiştirebiliyor. Eee, orada o beni çok etkiledi, hani, baktığında. Bir şeyin en azından anlamlandırmış oldum yaptığım hareketleri. Hani, değiştirmek için benim çabam bu kadar. "Bu kadar öfkem aslında etraftaki herkesi anladığım için, eee, bu kadar öfkeleniyorum"a, eee, bağladım.
Hı hı, hı hı. Evet. Evet. Evet. Evet, doğru söylüyorsun. Hı hı, hı hı. Çok sevdiğin, eee, belki çok empati kurduğun için falan mı, eee, insanlarla? Yani o o o ımm Eee, pe peki, eee, şunu da merak ediyorum.
Evet, aynen öyle. Hı hı.
Eee, evin içinde
Hı hı.
eee, bu şekilde, eee, iletişim kuran büyüklerin ya da kardeşlerin var mıydı? Eee, ya, acaba, eee, fark etmeden bunu mu, eee, görerek büyüdüğünden dolayı böyle oldu, gibi bir şey var mı?
Hı hı. Evet. Yani şöyle: Evin içinde aksine böyle biraz daha, eee, kalabalık bir aileydik aslında ama he herkes kendi mutluluğunu annem hariç herkes kendi mutluluğunu önceliklendiriyordu. Hani, herkes sorumluluğun farkındaydı. Ben biraz annemle fazla vakit geçirdiğim için belki de, hani, ona sanki haksızlık ediliyor, "Annem ihmal ediliyor." gibi bir yerden çok fazla anneme empatik yaklaştığım için aslında, eee, böyle sorunlarla Evet, evet en küçüğüm. T
Evet. Hı hı. Evet. He. Anla a en küçükmüşsün. Tamam, an anlıyorum. Anlıyo emm, eee, b şunu da şimdi dedin ya: "Herkes kendi mutluluğunu, eee, ö önce önceliklendiriyor." dedin. Eee, bu doğru bir şey mi? Yanlış bir şey mi?
Hı hı. Evet. Yani, bir yerde doğru bir şey. Bazen, hani, onlar gibi olmak istiyorum. Ablam gibi olmak istiyorum mesela sonra da diyorum ki, "Ama, işte, sen daha yeni evlendin. Belki bir çocuğun falan olmadığı için bu kadar çok, eee, işte, kök ailenle derin bağ kuruyorsundur." Sonuçta onun, işte, kendi çocuğu oldu, eşi oldu. Eee, şu an ayrılar, evli değiller ama, eee, yine de düşünmesi gereken, hani, çocukları var. Kendi sorumluluğu var annesinden önce, babasından önce. Eee, öncelikleri değişmiştir. "Belki, hani, onun yaptığı daha sağlıklı." diyorum dur diye düşünüyorum ama o zamanlar biraz suçlayıcıydım. Hani, "Bir insan annesini nasıl ihmal edebilir ya? Nasıl empati kuramaz?" gibi bir yerden bakıyordum. Evlenince biraz bu düşünce tarzı değişti.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı, hı hı. Evet. Evet. Doğru. Doğru. Hıı. A, a! Evet. Evet, evet.

Evet, evet. Eee, yine bir farkındalık, ııı, yaşamışsın aslında. Eee, şu anda da farklı bir farkındalık yaşıyorsun. Eee, çünkü artık sen de evlendin. Eee, senin de ileride bir çocuğun olacak, emm, ve o kadar, emm, doğru bir yerden, eee, söyledin ki, eee, kendi ailesi, kendi çocuğu ve tabii ki öncelik sırası değişti diye. Eee, burada suçlanacak hiç kimse yok. <chuckles> G hayatın gerçeği bu. Çekirdek aileler ve onlardan türeyen başka çekirdek aileler. Eee, herkes kendi çekirdek ailesi için, eee, yaşamalı. Eee, sana bu noktada şeyi sormak istiyorum ve merak ediyorum. Anneannenle, eee, eee, birlikte vakit geçirebildin mi? Eee, nasıldı anneannenle ilişkin? Var mıydı bir anneannen, daha doğrusu?
I hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Değil mi? Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet, eee, evet, anneannem vardı. Eee, hatta, işte, böyle yaşlandığında, böyle, birer ay, hani, bay çocukları arasında gezer ya, işte 1 ay annemde kalıyordu mesela, 1 ay dayımda falan. Eee, çok da çok sevdiğim bir durum değil aslında bu durum yani bence arada kalmışlık çok zorlayıcı gerçekten birisi için ama iyi ki Evet, iyi ki o dönem o bilinçte değilmişim. Hani, bir de onun için üzülürmüşüm yani. <chuckles>
Hı hı. A b Evet. Evet. Evet, evet ço Çok, çok, çok. Hı hı. Eee, işte bu noktada sana şunu sormak istiyorum. Emm, senin mantığınla gitseydi annen
Hı hı.
12 ay annende kalırdı.
Evet.
Ama annen de kendi hayatını bak, önceliklendirmiş, sizi önceliklendirmiş. Eee, tam senin dediğin şey gerçekleşiyor gene. Sen de çocuğun ve olduğunda, eşin ve çocuğun için kendi çekirdek aileni önceliklendireceksin. <giggles> Çünkü döngü bu, insanoğlunun döngüsü bu ve sağlıklı olan da döngü bu. Çünkü senin dediğin gibi, eee, anneye, eee, aynı şekilde empati senin annen de senin ona yaptığını kendi annesine yapsaydı, eee, hem kendi hayatı çok daha zor olurdu Eee, yani o yüzden, emm, farkında farkında olman da harika bir şey. Eee, ama, yani, b eee, şeye tekrar dönmek istiyorum, eee, doktoruna. Bu gerçekten orijinal bir durum. Eee, Türk şey sisteminde, eee, sağlık sisteminin içerisinde, eee, bir psikiyatrın, eee, ilaç önermeden, eee, seni dinleyerek ve seni harika bir şekilde tek seans Ona tek seans mı gittin bu arada?
Çok doğru. Hı hı. Evet, doğru. Evet. Kesinlikle. Doğru. Hı hı. Doğru, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, 1 kere gittim ona.
Bu da ayrı bir mucize, eee, gerçekten, eee, eee, şu an, eee, mesela, eee, g görüşüyorsan bir psikolog ııı, la, eee, onlar bu durumu nasıl şey yapıyor, eee, anlıyor? Bunu anlatıyor anlattın mı hiç bir psikoloğuna?
Kesinlikle. Hı hı. Hı hı, yani, mesela